А смотри, а если не секрет, допустим, у тебя есть какие-то, ну, с этим проблемы или просто тебе легче таким образом, э, вот как ты выразился, да, вот, э, достигать каких, сто каких-то своих маленьких целей, да, там, э, вот, э, немножко поправиться, там, похудеть, там, мышцы набрать, да? Ты, может, э, ну, каким-то спортом занимаешься, и поэтому там хорошее питание, да, там, сбалансированное, да, там, чтобы <chuckles> эти все вещества получил, может, это важно, как бы, может, ты про это можешь рассказать?
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да-да-да. Мгм.
Это больше для здоровья или для какого-то спорта, вот это делаешь?
Конечно, у меня просто. Ну, вот раньше меня очень пугали тем, что, чтобы как-то прийти в нормальную форму. А я вот, э, в то время был достаточно такого плотного тело телосложения. Мне пугали, что это нужно пару лет заниматься постоянно спортом, диетами, и ты буквально по капельке будешь сбрасывать вес. Вот таким пугали. И я вот думал: "Ну, столько лет тратить ради этого, ну, не хотелось". Оказалось, всё это враньё.
Ты нашёл какой-то, э, способ получше? Ты сам выяснил, вот? Мгм.
Но оказалось, что это что это просто всё враньё, потому что можно буквально я начал, э, делать вот какие-то количества шагов в 10 000 в течение дня. Я начал просто за калориями следить, я просто обычный образ жизни начал вести, чуть-чуть более активный, вот несколько раз, в заменяя вот, э, и поездку на общественном транспорте, вот пешком сходить. Вот просто моя жизнь, в принципе, никак не изменилась, но я вес начал сбрасывать и быстро, и легко, потому что я вот понимаю, сколько калорий мне нужно съесть течение дня, какую еду именно съесть течение дня, чтобы я был и сытый, и довольный, и вот похудевшим. И это всё, в принципе, мне нужно было, да. Мгм.
Ну смотри, ты молодец, <chuckles> ты вот не поверил каким-то там слухам, каким-то там, э, как будто: "Ой, ты там что-то там, что-то ты там сбросишь там". Э, настолько Ну, вот это я понимаю, о чём ты говоришь. Да, на самом деле, ты молодец, что ты сам вот, э, выяснил, да, э, какие-то, э, вот новые моменты для себя, да, которые тебе могут помочь в твоих, э, целях, да? Это, на самом деле, очень круто. Хорошо. И вот, э, как ты давно этим занимаешься? Вот когда это пришло тебе в голову? И почему вот только сейчас, либо только в тот момент? Вот. Вот именно это и подтолкнуло- то, что ты не верил людям, и ты сам начал изучать это, и сам начал пробовать этим заниматься.
Да. М, да, да, да. Ага. Мгм. Конечно.